Alam mo nung mga nakaraang linggo napapansin ko 'no, ah, lagi akong stress talaga. Hanggang ngayon naman, eh, alam mo 'yong those 2 weeks straight talaga, mag 2 weeks na siya, eh, na-i-stress ako, as in super stress. Siguro dahil sa trabaho 'no? Na sobrang nagpapa-pile up, lalo na 'pag malapit na 'yong deadline. Kaso ang pinoproblema ko lagi talaga, sa tuwing na-i-stress ako, siyempre malungkot ako, ah, kumbaga pagod, alam mo 'yong ano, ah, 'yong feeling na gusto kong gumastos nang gumastos? As in talagang kahit hindi naman gano'n ka-importante, ah, kahit pauwi na ako, talagang pumupunta pa ako ng mall para lang, alam mo 'yon, para lang, ah, tumingin, dapat ang lagi kong sinasabi 'pag pupunta ako ng mall, eh "Na-i-stress ako, mag wi-window shopping lang ako." Kaso minsan kapag nando'n na, alam mo 'yon, lagi ko sinasabi na, "Hindi, deserve ko 'to. Nagtatrabaho ako, pagod na pagod ako sa trabaho, tapos i-de-deprive ko pa ba 'yong sarili ko?" Parang gano'n 'yong thinking ko lagi, kaya, lagi akong napapagastos talaga. Eh, alam mo 'yong kahit hindi naman siya, ah, hindi hindi cash ang pambayad ko, meron kasi akong card eh 'no. So kahit alam kong wala akong cash dito, wala akong cash na dala, as in talagang nag-si-swipe lang ako kasi, "Hindi, malungkot ako ngayon," yung parang, "Dito gumagaan 'yong pakiramdam ko, bibili ako nang bibili," gano'n. So, 'yon, feeling ko, do'n sa past 2 weeks na 'yon hindi na siya normal, hindi ko ba alam kung sinasabi ko lang 'yon o ginagawa ko lang 'yon dahil may gusto akong bilhin, or dahil talaga bang sobrang stress na ako. Pero talagang ano siya, ah, sumasabay talaga siya sa stress ko, talaga yung, pagiging impulse buyer ko talaga. Tapos, 'yun, ah, gusto ko lang sanang malaman kung meron ka bang pwedeng maipayo kung paano ko ba 'to iiwasan? Kasi, ah, feeling ko hindi na talaga siya maganda.
Mm, mm. Alam mo sa totoo lang maraming nakaka-relate diyan sa sitwasyon mo lalong-lalo na ngayong holiday season di ba? At oo, 'yon nga nabanggit mo na nagtatrabaho ka at napapadaan ka nga sa mall. At 'yon nga kapagka, stress ka doon ka napapabili. Eh ayan, kumbaga ang, alam mong minsan, napapansin di mo din ba na parang iba din yung ano, iba't iba yung klase yung emosyon mo, kaya ka napapabili. Either na alam mo minsan, ah, gusto mo lang bumili, or minsan, stress ka lang, or minsan ay, kumbaga parang gantimpala mo sa sarili mo, yung ganun. Alam mo, naa-identify mo ba sa sarili mo kung ano yung mga emosyon mo, na nagti-trigger sayo bago gumastos?
Ayun lang din. Mm. Totoo. Mhm. Actu Actually ano, no'ng past few weeks talaga, 2 weeks, alam ko galing ano 'yon nanggagaling 'yon sa stress or pagod. Kasi, before no'ng 2 weeks na 'yon wala naman eh, hindi ako masyadong nagmo-mall, goods pa naman, okey pa naman 'no, parang, ah, emotionally stable ako, okey lang, hindi pa nai-stress. Kung kung kung pumunta man ako sa mall, meron talagang kailangang bilhin. So yon lang yung napansin ko nitong the past few, ah, 2 weeks ago, no, nitong mga 2 weeks, kasi nga malapit na yung deadline. So sabi ko, ah, parang feeling ko, dahil nga 'yon sa stress kaya lagi akong nagpupunta ng mall para lang bumili talaga. Though yung mga binibili ko naman, nagagamit ko naman, kaso yung, alam mo yung hindi naman siya talagang, ah, super need na. Though kaya pa naman siyang ipag-paliban pero, ah, nabibili ko dahil siguro sa emotions ko na pagod, stress, ah, nalulungkot ako, tapos feeling ko, siyempre 'yon yung halo-halo na 'pag nasa trabaho, gano'n.
Mm, mm. Mm. Mm, mm. alam mo totoo yan na pagka-stress ka nga, kumbaga 'yon yung nagti-trigger sa'yo para gumastos. At 'yon nga, minsan di mo na din talaga nakokontrol at kumbaga, makakaramdam ka talaga yan diyan ng panibagong emosyon eh, pagkabili mo, di ba? At oo, at ayan kumbaga alam mo sa totoo lang, okey lang naman na gumastos ka, eh, basta, alam mo kung hanggang saan or hang yung hangganan ng gaano kalaki or gaano ka-mahal lang yung gagastusin mo. At for sure naman alam mo naman din sa sarili mo kung ano lang yung sapat sa'yo eh, di ba? At kumbaga or minsan kailangan mo lang din talaga ng reminder, para maalala mo na, "Ay, hindi na pala tama yung, ah, halaga na nabili ko, sobrang laki na pala," 'di ba minsan kasi mare-realize mo 'yon pag-uwi na eh, di ba? At iyan kumbaga ang alam alam mo ang maipa masasabi ko diyan o mapapa-alala ko sayo eh, alam mo yung mag-takda ka ng ano, hangganan kung hanggang magkano lang talaga yung budget na bibilhin mo na, alam mo yung pag-uwi mo palang or pag-pasok mo palang sa trabaho, kasi yun nga sabi mo the past 2 weeks mo na-realize na nagkaka-ganon yung routine mo. Eh, kumbaga, magtakda ka ng ano, ng, budget na, alam mo yung mapapadaan ka sa mall pero alam mo magkano lang yung bibilhin mo. Kumbaga, let's say na let's say na siguro ₱100, ₱200, alam mo basta may mabili ka lang. At yun nga, sabi mo nga nagswa-swipe ka, eh, di ba? At
After who. Mhm. Mhm. Mhm. Totoo. Mhm, hmm. Mhm, hmm. Oo. 'Yon 'yong, problema ko ...'yong pag-swipe ko.
Oo, ah Mm. So hangga't maaari alam mo kung posi posible din, eh, maiwan mo yung card mo eh, kasi tempting talaga yan eh, yung mga card na yan. At, kung makakaya mo alam mo kasi yan nga, yung mapapaalala ko din sa kailangan din ng karagdagan disiplina eh, at tsaka motivated ka na alam mo yun, mabawasan yung budget mo para mas, maparami yung ipon mo siyempre 'di ba? At, kumbaga for sure naman yun din talaga yung goal mo kaya ka nagtatrabaho 'di ba, para makaipon, eh 'di ba? Ah kombinasyon yan. eh, makagastos at makaipon 'di ba? <laughs> Eh yung, matanong kita din, ano ba yung nararamdaman mo pagkatapos kang bumili para sa sarili mo?
Hmm, mm. Oo. Mhm. Oo nga. Totoo. Oo, totoo, totoo yan, totoo yan. Sang-ayon ako no'n. Ah, kung bago ako bumili nandoon 'yong guilt na parang or 'yong 'yong urge na bumili ako kasi is iniisip ko na is, ah, ano, deserve ko 'to. After naman bumili ng like ng ng ano, ng tawag rito ng mga kung ano-ano, nandoon 'yong super duper pile up na guilt kasing dami ng trabaho ko, 'yong guilt, na nararamdaman ko ganun. Kasi nga si 'yon nga, katulad ng sinabi mo din na na ah, ano siya, lumagpas siya sa hanggan or hangganan or sa budget na dapat allocated lang na for extra, parang ganun. So parang, ano um, sobrang guilt nun tapos as bukod dun, iniisip ko na kung papaano ko siya babayaran since ang gamit ko nga is credit card di ba? So, feeling ko, nai-stress na naman ako, pero siyempre nagtatrabaho sa katulad nga ng sabi na nasabi na mo ano na nagtatrabaho naman ako, kaya naman siyang bayaran, 'yon nga lang, sobrang guilt na dapat, ah, sa ibang, ah, sa ibang, ah, sa iba ko na lang siya i-ginastos hindi dun sa pang pang-sarili lang. At least meron akong mga anak na sana na pala, ah, binilhan ko na lang sila ng ganito, ganyan, or mga pagkain, mga magagamit nila, ah, may mga time kasi talaga kapag ah, ura-urada akong naga-aano, naggagastos, more on pang sakin lang talaga. Yon, sabi ko parang feeling ko ay deserve ko naman 'to, 'yong mga anak ko meron naman ng mga ganyan kumpleto naman, which is talaga naman 'no na kumpleto naman sila ng gamit, wala naman silang kakailanganin pa, 'yon nga lang, sa iniisip ko naman nun kapagka tapos kong bilhin nun 'yong mga, ah, para sa'kin, iniisip ko naman sana pala 'yong pagkain na lang ng anak ko 'yong binili ko. So parang ganun, may ganung guilt eh, siyempre bilang nanay 'no, ah, kaso wala na, nabili ko na, though magagamit ko naman, pero sana, eh, hindi pala iniisip ko pang sa kanila na lang muna, since meron pa naman akong gagamitin ganun. 'Yon 'yong madalas kong, ah, nararamdaman, ah, pagkatapos kong bumili ng marami or gumastos ng bonggang-bongga.
Hmm, mm. Mm. <smacks lips> Oh, ayan may feeling of guilt ka siyempre pagka may guilt meron nandiyan yung realization mo 'di ba? So, yan alam mo sa susunod diyan sa realization na diyan, talagang magagawa mo yung disiplina 'tsaka motivation kasi siyempre, bakit ka nagka-guilt? Kasi nga yung para sa anak mo, so, babalik ka ulit dun sa guilt feeling kaya, ah, kumbaga ano yan, eh, ah, kumbaga sunod-sunod na proseso yan, eh. Guilt, realization, tapos yung disiplina, tapos patuloy kang ma-momotivate na alam mo yun, pigilan yung pag-gastos mo pagka-stress ka at ito pa paalala ko sayo, di ba, yang stre yang pag-gastos is stressful, di ba? Oh, I mean na-stress ka, gumastos ka, so ano na pagka-gastos mo stress ka na naman? Kasi babayaran mo na naman eh, oh 'di ba, parang domino effect lang eh. Kaya kumbaga parang alam mo yun minsan kung yung stre sang isang stress eh, wag mo ng dagdagan pa uli ng another stress, di ba? Ito naman isang paalala lang, at yun nga, alam mo importante din talaga na, alam mo yun maisip mo talaga yung pag-gastos at pag-titipid, di ba? At alam mo isa pa ma-ipapayo ko sayo, alam mo yung kumbaga parang, ay, araw na 'to, siguro mag window shopping lang ako kasi for sure, may mga pi may magugustuhan ako. At yun nga, parang i-process mo na sa sarili mo na ay hindi ako bibili, at kumbaga gusto ko, oh, let's say, bibili ako pero hindi ngayon, siguro sa katapusan na ng buwan. At yun' ba, kumbaga parang ide-delay mo 'yong ano mo, yung gusto mo na, makabili ka, at kumbaga kasi siyempre pagka-naipon na 'yong mga bibilhin mo at the end of the month, parang sobrang dami na 'yon, eh. Talagang doon mare-realize mo na ay sobrang dami pala ng gusto kong bilhin, hindi, hindi puwede kasi nakikita ko sa sarili ko na sobrang laki nito. Eh kaysa kasi, pagka paunti-unti kang bumibili alam mo pagka din nga napile-up 'yan madami 'yan. Mahal 'yan, oo, oo mm, kaya parang i-delay mo.
Oo, totoo, meron. Mhm. Mhm. Oh. Oo. Isa pa yan, oo, oo. Totoo. Mhm. Mhm. Mhm. Mm. Oh. Mm. Oo. Mm. Totoo madami. Oo, oo tama. Ayun, no, gusto ko 'yong sinabi mo na ah, oo. Gusto ko 'yong sinabi mo na, um, magkaroon ng parang, ah, hindi siya alarm, eh, ano ba yung sinabi mo kanina? Yong ah parang may may mag, ah, mag pap anong tawag dito? Mayro'n kang, meron magsasabi sa'yo, may may parang monitor ka na, ah, may mag-momonitor ng mga gastos mo. Plus 'yong kung ano lang 'yong budget, na kaya mo, para hindi naman sumobra do'n sa hangganan o hindi siya dumoble, mag-pile-up tulad ng naranasan ko no'ng nakaraan. So 'yon, gusto ko 'yon, no, tapos siguro, tama ka nan 'yong sinabi mong, ah, guilt feeling ko after after kong mamili, 'yon 'yong gagawin kong parang motivation para, ah, hindi talaga ako bumili ng para sa akin lang, or 'yong ma...'yong gumastos ng sobra-sobra at para maisip ko rin na, ah, 'yong mga anak ko, 'no, ka kaya ako nag-tatrabaho, ah, para sa kanila, para mag-save at para, m makabili rin naman ng gusto ko pero in moderation, or merong sapat na budget lang. Ayon, maraming salamat dun sa mga sinabi mo, 'no, talagang tatandaan ko yan lagi, lalo na malapit na naman mag-Pasko at alam mo 'yon, ah, bilihan na naman ng mga pagkaka-gastusan ngayon.
Mm. Mm. Ay naku, maraming-maraming salamat din sa pagbabahagi ng iyong sitwasyon, at 'yan nga, tandaan mo lang kayang-kaya mo 'yan, mag-iingat ka, paalam.